Eee, henüz Etsy'de satıcı hesabım yok. Yani, dediğin gibi bir hesap açsam benim için iyi olacak. En azından girdikçe sitenin arayüzünü ya da diğer insanlar nasıl satış yapıyorlar, ne gibi ürünler oraya yüklenmiş, en azından orada pazarı, görebilirim. Şu an, sadece ben duyduğum kadarıyla etraftan hani Etsy'de satabilirsin. Onu bildiğim için direkt, hani, oradan girerim gibi düşündüm. Ama eminim dediğin gibi ben YouTube'dan biraz videolara falan baktıkça, benzer işleri yapan insanları görürsem onlardan da bilgi alabilirim bu konuda.
Hı hı. Yani, eee, kesinlikle bu senin için yardımcı olur. Eee, bir de ya, ı i işi tutacak mı tutmayacak mı derken bir danışmana o kadar çok bir büyük bir bütçe ay ayırmana bence gerek yok. Sonuçta bir sürü kişi, b eee, senin gibi başladı. Hani, fikrine güvendiler ve cesaretlerine güvendiler. O şekilde, hani, ııı, yavaş yavaş, hata yapa yapa, adım adım geliştirerek, eee, büyük satıcılık şeyine eee, ulaşmış, o po eee, nasıl diyeyim, aşamasına ulaşmış o ulaşıyorlar. Eee, o yüzden bence şey yapma. A, nedir? Korkma. Çok da profesyonel en baş ilk başlan başlama aşaması için profesyonel takılmana gerek yok. Ama şeyi çok güzel kullanabilirsin. Instagram'da böyle bir gerçek bir sosyal ağın varsa, eee, onları, böyle, hani, arkadaşlarınla me mesela şey yapabilirsin. İlk, böyle, satışların olması için onları birazcık, böyle, örgütleyebilirsin. Gelin buradan satış alın, ilklerini yapın. Ondan sonra, eee, Instagram'da hem görünürlüğü artar hem de Instagram'dan Etsy'ye, eee, şeyi, iii, tıklama oranı oradan satın almalar olduğu için, görünürlük ordaki Etsy'deki görünürlük o oranı artar. Eee, bence en başta bunları yapabilirsin. Eee, bütçe olarak da belki arkadaşlarına, ımm, nasıl diyeyim, belli indirimlerde yapabilirsin arkadaş indirimi olaraktan. Bu şeye girişime destek şeyi falan diye, payı diye. Eee, ya bu tür mesela fikirlerle, eee, gidersen birazcık daha bütçeni sarsmaz diye düşünüyorum. Var mı aklında başka bir, hani, aklına takılan kısımlar ve veya, eee, nasıl diyeyim geliştirilebilecek olduğunu düşündüğün yönler?
Evet. Ha, doğru. Olabilir.